อ้อ ใช่ ๆ ๆ เอาจริง ๆ โอ้โฮ มัน มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
เนาะ แล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาของครอบครัว ใช่ค่ะ แล้วก็กลายเป็น ส ปัญหาสังคมต่อไปอีก <chuckles>
อืม ผม ผมมองว่ามันค่อนข้าง ละเอียดอ่อนนะ แล้วก็ เอ่อ ค่อนข้างเป็น เป็นที่ เป็นที่ สิ่งที่หายาก ใช่
มากเลยค่ะ ใช่ ค่ะ ใช่ค่ะ ดิฉัน ฉันจะให้ความสำคัญเรื่องเนี้ยมากที่สุดเลยค่ะ ในเรื่องของสังคมที่บ้านเนี่ยแหละค่ะ
อ้อ ครับ ครับ ๆ
ของครอบครัวเนี่ยแหละเป็นปัญหาใหญ่ แล้วก็ต้องให้ความสำคัญเป็นที่ 1 ในชีวิตนะคะ
อืม
ครอบครัวเป็นอันดับ 1 เลย <chuckles>
ครับ อ๋อ แล้ว แล้ว แล้วอย่างช่วงนี้ ก็คือยังติดต่อกับที่บ้านเนี่ย เป็น เอ่อ เรียกว่าเป็นปกติเลย
อา ใช่ค่ะ เป็นปกติค่ะ ก็พยายามกลับบ้านให้ อา อย่างน้อยก็เดือนละ 2-3 ครั้ง
อ๋อ ครับ ๆ อ๋อ ถ้าเดือนละ สองสาม ครั้งนี่ ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะ
2-3 ครั้งนะคะ แล้วก็จะอยู่ให้ได้นานที่สุด ก็สัก 2-3 วัน อย่างเงี้ยค่ะ ก็พยายามกลับบ่อย ๆ ให้คุณแม่ได้เห็นหน้า ให้คุณพ่อได้เห็นหน้า <chuckles> เพราะเวลาท่านก็ ท่านก็แก่มากแล้วอะค่ะ ท่านแก่มากแล้ว แล้วก็เราก็อยากใช้ชีวิต อ่า ช่วงเนี้ย ดูแลท่านให้เยอะ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อือฮึ ครับ ๆ อ๋อ ครับ ๆ
ให้มากที่สุด ทำให้ดีที่สุด อย่างเงี้ยค่ะ
แต่อย่าง แต่อย่างน้อยการที่บ้านของเราเนี่ย หรือบ้านของคุณเนี่ยออกมาอบอุ่นลักษณะนี้เนี่ย ต้องยกให้เป็น เอ่อ เรียกว่าผลงานของคุณพ่อคุณแม่เลยนะ
ค่ะ ค่ะ <chuckles> อืม ใช่เลยค่ะ ของคุณพ่อคุณแม่ ยกให้ท่านได้เลยค่ะ ท่านเลี้ยงเรามาดีมาก ๆ บ่มเพาะเรามาอย่างดีเลย ใช่ ใช่ค่ะ จริงค่ะ
ช ใช่ไหม เพราะว่าเป็นผลงานส่วนตัวที่สร้างมากับมือเลยที่ทำให้ เอ่อ ที่ทำให้บ้านนี้สามารถออกมาแล้วอบอุ่นลักษณะนี้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายเลยใน ส สังคมทุกวันนี้
จริงค่ะ จริงค่ะ จริงค่ะ
อืม ครับ โอ้ ยังไงต้อง ต้องขอบคุณมากนะครับ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เอ่อ ความเป็นบ้านที่อบอุ่น อืม ครับ ยังไงขอบคุณมากนะครับ
อืม อ๋อ ยินดีค่ะ ดีใจค่ะที่ได้แชร์เรื่องนี้ ค่ะ คุยสนุกมากเลย ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ
เช่นกัน ครับ สวัสดีครับ